हुँ। किसी को मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता भी हूँ कि हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हर कोई अच्छा होता है लेकिन काम गलत होता है। जैसे कोई मतलब सिगरेट पी रहा है तो हमें उसको जो पी रहा है उसे गलत नहीं समझना चाहिए। जो पिए मतलब सिगरेट पीना है, इसको गलत समझना चाहिए, गंदी चीज़ें नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति है वो तो अच्छा ही है, वो बस उसके अंदर एक गंदी आदत आ गई हुई है।
बिल्कुल। जी, जी। <chuckles> नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये नहीं मानती। आपको पता है जो गंदी आदतें हैं या जो आदतें हमें लगती हैं वो हम लगाना चाहते हैं तभी लगती हैं, ठीक है ना? हमें डिप्रेशन हो जाता है, तो हम अगर वो सब चीजें सोचेंगे, हम अप ख़ुद ही उस चीज़ में अपने आप को धकेले जाएँगे कि नहीं हम बुरे हैं, हमारे साथ ही बुरा होता है, तो ये सब चीजें अगर नेगेटिव-नेगेटिव सोचेंगे तो डिप्रेशन में जाएँगे ही। तो हम ख़ुद जो वो चीज़ करते हैं, ठीक है ना? हमारे खुद के अंदर वो चीज़ में होता है कि नहीं यार मैं ऐसे ही हूँ मैं ऐसे ही हूँ, वो चीज़ होएगी-होएगी। जो सिगरेट पीता है उसको पता है कि सिगरेट गलत है, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। वो अंदर से उसका वो जो है वो खराब हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। उसको नहीं पीनी चाहिए फिर भी वो पीता है। तो इसमें वो ही गलत है, सिगरेट तो खुद चल के उसके पास नहीं आई ना कि मेरे को पियो, है ना? तो फिर ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। अब जैसे कोई कुछ भी आदत ले लो, तो वो आदतें हम ख़ुद अपने में डालते हैं, वो ख़ुद हम फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं यार उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ता ताली तो दोनों हाथों से बजती है, मैंने कुछ किया तो उसने भी कुछ किया है।
अच्छा। जी। जी। जी। जी। जी। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। हाँ, बोलिए। हुँ। बिल्कुल। जी। जी। हाँ।
है ना? तो आदतें आप ऐसे नहीं ये चीज़ मेरे को नहीं सही लगी कि सिगरेट तो खुद चल के नहीं ना आएगी, मेरे को पियो। <chuckles>
ठीक है। अरे! वही बस उदाहरण देके बताया जा रहा है ये बात को दूसरी चीज़ों में फिट करके भी देखिए।
अ, तो हाँ, दुस्क वो तो सिचूऐशन टू सिचूऐशन होगा, लेकिन आदतों के बारे में अगर हम बात करें तो आदतें तो हम ख़ुद ही अपनी वैसी करते हैं।
अह आदतें नहीं अगर मतलब बुरी आदतें अगर किसी के अंदर हैं तो कहीं न कहीं वो तो बुरी है और हर कोई मतलब अपने से ही लाता है।
इंसान अच्छा है मतलब आप कह रहे हो?
अरे! इंसान हम बुरे नहीं कह सकते भई, जो है उसके पास है।
हाँ, बुरे हैं लोग। लोग बुरे हैं उस चीज को एक्सेप्ट करो, लोग बहुत-बहुत बुरे हैं। हम मैं ये नहीं बोल रही मैं बुरी नहीं हूँ, मैं भी बुरी हूँ बहुत-बहुत सिचुएशन्स में, बहुत-बहुत चीज़ों में मैं बुरी हूँ, मैं उस चीज़ को मानती हूँ।
नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता ये, मैं तो समझता हूँ लोग बहुत अच्छे हैं।
मैं नहीं, यही तो मेरे हिसाब से आपने दुनिया नहीं देखी, दुनिया देखो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर आपको समझना चाहिए कि लोग बुरे होते हैं, बहुत-बहुत बुरे होते हैं। लेकिन तभी फिर उनसे दूर रहना चाहिए, अपनी मेंटल पीस के लिए। अपना ताकि हम बुरे ना बन जाएँ, हम वैसे ना बन जाएँ। मेरे लोग मे मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ऐसे लोग हैं बुरे-बुरे, तो मैं तो दूर रहती हूँ भई उनसे अपनी मेंटल पीस सही रखने के लिए। आप भी मानो सलाह दुर बुरे होते हैं लोग।
अरे! मैं बहुत देख चुका हूँ। हुँ। हाँ, रहते हैं लेकिन
हुँ।